Sí, o sea, y es que eso es o sea, lo que comentas, de que el el el que espera, ¿no? La persona que espera, y que y sin ir buscando, o sea, vas encontrando esas ofertas, esas gangas, y y que es algo bueno, o sea, es algo de buena calidad, porque puedes esperar ofertas en algo que no te va a durar ni 6 meses de uso. Entonces, eso o sea, ¿ese sería tu, como tu principal, entre consejo y truco? O sea, ¿el que la gente esperara para para conseguir algo, pues, de buena calidad, a buen precio?
Ujú. Ujú. Sí. Sí. Ujú. Sí. Sí. Sobre todo sobre todo, si me preguntas tu pregunta original, ¿qué truco tienes, para vestir bien con poco presupuesto? No ser pretencioso, porque, al final al final viene la añadidura, al final vienen las cosas buenas. O sea, eh, en lo personal compré camisas tipo polo, tipo, eh, o sea, ropa que jamás me hubiera imaginado comprar, y que vi en tiendas en en Beverly Hills, en algún lugar, en Martha's Vineyard, que es donde vacacionan los presidentes en Estados Unidos, vi una tienda de esa marca, dije: "Una camisa polo de $300 dólares, perdón, pero no puedo, no lo puedo pagar". La compré en $25 dólares.
Ujú. Claro. Ujú. Claro. Cla Sí, no.
Ya la tengo. Sí. Entonces
Increíble. <chuckles> O sea, sí, sí, sí, no, es es son esos momentos, que que se dan, ¿no? O sea, que, como dices, no los vas buscando, pero, con paciencia, o sea, llegan a ti, o sea, era para ti esa camisa. Y aparte le das tu propio toque, o sea, ya al final del tiempo
Sí. Sí, sí. Totalmente. Sí, lo vas customizando, ¿no? Claro, exacto.
Claro, es lo más importante. No, está superincreíble, creo que voy a empezar a aplicar yo también esos, esos consejos de de poner mi mira en algo, y esperarme un tiempo para agarrar esos trucazos, y poder conseguirlos a super superbuen precio, está increíble. Sí, la verdad es que sí. No, te agradezco demasiado, este, que nos hayas compartido estos trucos, porque son trucos de verdad. Muchísimas gracias.
Sí. <laughs> Sí. Sí. Sí, son unas gangas, verdaderamente, <sniffs> así es. Ujú. Estoy para servirte, y un gusto charlar contigo.